No, <sucks teeth> non ho mhmm, ci ho provato mille volte, non sono mai riuscito. Ci riuscirò sicuramente però a smettere. Ad ogni modo, appunto, non ho iniziato per gestire lo stress. Ho iniziato perché mi son mi ero lasciato con la ragazza, avevo un sacco di tempo a disposizione e avevo un mio caro amico no, no, ho iniziato scusami a fare sport. Ehm, avevo un mio carissimo amico, appunto, che faceva sport tutte le mattine, io avevo tanto tempo a disposizione e quindi la mattina andavo con lui. Pensa, la prima volta che esco con lui la prima volta che sono andato con lui, lui faceva 100 trazioni, no, e io non riuscivo a farne 1. Non riuscivo a farne 1 si seguito.
Mh-mh, mh-mh. Hai iniziato a fumare? Okay, okay. Beh, fantastico, fantastico. Mh-mh. Mh-mh. Mh, mh, mh, quindi lui diciamo che era già comunque dedito a questa vita sportiva, si allenava
Molto, molto, molto. E pensa, adesso è il contrario. Cioè, adesso sì, sì, sì. A tal punto che facendo troppo esercizio si è fatto male ad una spalla e si è fermato, sono è 1 anno e passa che si è ferma 1 anno e mezzo che si è fermato. E e c e qui e io ho continuato invece, pensa.
aveva un fisico impostato, aveva un fisico impostato dico. Mh. Mh-mh. Mh. Ma lui in questo anno e mezzo è diventato più magro, più s più esile? Sicuramente sì, però intendo di tanto, ha perso tutto oppure no?
ava no, diciamo ha messo solo un po' di pancia.
Mh, mh, mh. Però è rimasto comunque grosso, fisicato sulle braccia.
È f solo un po' ingrassato sulla pancia. Sì, beh, diciamo è comunque condizionato, si vede che ha dei muscoli condizionati, non sono non sono proprio non stressati, si vede che sono stati stressati. E appunto, ad esempio, quella cosa quell'abitudine positiva che venne da sé, alla fine una mia abitudine che col senno di poi ha gestito alla grande il mio stress. Cioè, è stata la come ti dicevo, è stata la mia unica cura per quello che mi era successo, ma anche proprio a livello mentale, no. Mi ha liberato, mi ha dato una buonissima abitudine che me mi ha permesso di fumare di meno, mi ha creato, ehm, diciamo voglia di crescere e di conseguenza ho iniziato a leggere, ad esempio. Anche questa è un'attività
Mh, mh, mh. Hai iniziato a leggere cosa? Libri, romanzi, giornali?
Libri, libri. Leggo libri di filosofia principalmente o manuali di finanza che mi che mi aiutano a a crescere personalmente.
Mh-mh, mh. Hai mai letto il libro di Marco Aurelio, "Pensieri"?
No.
Mh. Te lo consiglio.
No, me lo consigli? Ah, fantastico. Allora io ti consiglio quello che sto leggendo adesso che è "L'uomo è antiquato" di Günther Anders, che è molto, molto interessante. Ad esempio, anche una cosa che mi piace fare per conciliare
Mh, mh, mh. Okay. Non l'ho mai sentito Günther Anders.

Mh, mh, mh, mh. Guarda, io ti dico, il mio allo il mio rapporto con lo sport f si spezzò quando ero più giovane, perché mi si mi sono fatto male ad un ginocchio e non potevo più fare sport. Dopodiché, crescendo, sai, ho preso delle cattive abitudini e e ho iniziato a fumare sigarette, e non ho più ripreso a fare sport. Però, eh, ero giovane, giovane, giovane, avevo 13, 14 anni più o meno, e quando ho ripreso, diciamo adesso cioè, che questo problema di alopecia, diciamo, è durato fino a
Mh, mh. A quanti anni? Mh. Mh, mh, mh.
2 annetti e mezzo fa, e sono 2 anni che, appunto, faccio sport tutti i giorni, il mio fisico
Mh-mh. Ma tu avevi smesso di fumare per l'alopecia?
No.
Mh, mh, mh.